Bah heu, en fait, moi j'aime bien, heu, bon je suis pas, heu, activiste ou quoi, hein, mais mais j'aime bien les animaux, je trouve ça assez fascinant et tout. Hem, donc c'est peut-être pour ça aussi que j j'apprécie tout particulièrement, heu, les les les documentaires, tu vois? Heu, il y a plein de trucs il y a plein de trucs comme ça. Hem. Et je dirais, bah, ouais, en fait c'est vraiment impressionnant, hein. Franchement, des fois tu regardes des trucs, tu te dis: «Waouh, quand même!» il y a vraiment des choses, tu t'y attends pas tu vois?
OK. OK. Ouais, bah, il y a des choses qu'on sait même pas, en fait. Il y a des choses qu'on sait même pas, et qu'on découvre au fur et à mesure.
C'est ça. Exactement.
Et heu Ouais, est-ce que tu regardes, heu, National Geographic Channel?
Je regardais, avant, je l'avais, la chaîne. Ouais, je regardais.
Parce qu'eux, ils sont ils ils passent vraiment des documentaires sur les animaux. Enfin, ils en font beaucoup.
Ouais.